Halo.
Halo. Halo juga. Selamat siang, Mbak.
Iya s Ya. Selamat siang juga. Apa kabar, Kak?
Kabar di siang hari ini baik. Mbaknya sendiri gimana?
Sehat Kak. Walaupun di sini cerah dan panas pastinya ya, tapi tetap semangat. <laughs>
<chuckles> Iya. Panas ya. Masih ada beberapa hari lagi menjelang akhir pekan ya. Sekarang masih hari kerja. <chuckles>
Iya. Heeh, betul, Kak. Eee, nah mumpung, eee, tadi Kakak menyebut, eee, hari kerja, kita ngomongin pekerjaan gimana, Kak?
<chuckles> Mhm. Iya. Mmm, soal lingkungan kerja ya. Boleh-boleh nih, kita bisa saling berbagi pengalaman, oke?
Oke, eee, bagaimana cara Kakak memilih pekerjaan yang cocok untuk Kakak?
Mhm. Oke, memilih pekerjaan ya. Nah, mungkin kalau aku mulai dari waktu masih baru lulus kuliah misalnya kan. Nah, itu aku beda sudut pandang lagi tuh, aku milihnya tuh pasti ke gaji dulu gitu kan. Karena kan kayak wah udah kuliah nih, mau saatnya kerja menghasilkan uang gitu kan. Jangan yang gajinya gede ini ini ini, ya, tapi namanya kita baru lulus, kan enggak mungkin langsung dapat gaji yang besar ya, Mbak, ya. Nah, tapi setelah beberapa tahun pengalaman kerja dan aku sekarang sih lebih memilih lingkungan kerja dulu yang utama, gitu. Mhm. Kalau, Mbak, sendiri gimana?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Oke. Eee, kalau aku cara memilih pekerjaan yang cocok itu waktu selesai kuliah, itu aku, eee, memang kalau selesai kuliah itu idealis ya. Jadi, eee, cari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan nah, eee, jadi waktu itu karena saya kuliah di bidang akuntansi jadi saya mencari pekerjaan sebagai staf akuntansi. Nah, eee, disitu saya belum, eee, melihat soal gaji, soal lingkungan kerja ataupun passion, eee, jadi pokoknya masih idealis, eee, harus sesuai dengan jurusan, begitu. Eee iya, tapi ternyata setelah didalami, setelah dijalani ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. <laughs> Jadi akhirnya akhirnya saya menyadari bahwa passion saya ternyata bukan di akuntansi, begitu. <laughs> Heeh, jadi eee, mhm.
Iya. Hmm, iya. Hmm, oke. Oke, akuntansi. Heeh, iy bener. <laughs> Iya iya. Oh, di jalani. <laughs> Bener bener bener. Akuntansi. Oke oke, waduh waduh. Ternyata setelah kita terjun dulu ke lingkungannya, baru kita menyadari ya Mbak ya, sudah mengalami kan, "Wah ternyata bukan passion saya nih di sini," gitu.
Iya. Iya betul, karena kalau di perkuliahan kan, eee, kita jarang, eee, atau hampir nggak pernah mendapatkan, eee, real apa ya, peker eee, heeh, prakteknya. Heeh, betul, tapi ternyata setelah, eee, terjun langsung saya cukup terkejut dengan, eee, alur kerjanya. Lalu, eee, beban kerjanya seperti apa, jadinya saya nggak bisa mengikuti dan itu karena saya baru bekerja, eee, dengan sistem 3 bulan probation atau percobaan. Mhm, akhirnya setelah itu saya enggak dilanjutin lagi kontraknya, <laughs> gitu. Mhm.
Eee, prakteknya gitu ya, pengalaman langsung. Iya iya. Iya iya iya. Oh, oke. Waduh. Kenapa? Ah, iya? Heeh, percobaan ya ya. Oke, waduh, ya ya seru juga ya pengalamannya bermanfaat sekali ya, jadi pelajaran gitu kan, Mbak, ya. Nah, cerita tadi tuh kan awal-awal tuh masih kayak mengutamakan pemasukan dulu tuh gaji gitu kan. Nah setelah dijalani, ternyata yang paling penting itu adalah lingkungan kerja yang nyaman, kalau buat saya pribadi kan. Nah, setelah itu, setelah resign dari kantor yang pertama, saya selalu berusaha mencari lingkungannya yang ya mungkin ada teman yang udah kerja duluan gitu kan di situ. Jadi, nggak susah untuk menyesuaikan karena udah ada yang kenal gitu kan, Mbak, ya. Nah, itu sih kalau pengalaman saya, mhm.
Iya, betul. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh oh, kalau pas Kakak pertama kali kerja itu, itu memang lingkungannya nggak nyaman gitu atau gimana, Kak?
Iya? Lingkungannya sebenarnya biasa aja ya gitu, karena waktu itu kantornya lumayan kecil ruang lingkupnya, jadi enggak terlalu banyak pegawai. Nah, tapi ya, eee, yang kurang nyaman itu, di jam kerjanya, misalnya sering lembur gitu kan, kemaleman. Nah, dari situ sih akhirnya mutusin buat keluar cari kerjaan baru.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, oke. Mhm. Oh begitu, oke. Tapi kalau secara passion sendiri, Kakak emang suka dengan pekerjaan itu?
Mhm. Kalau secara passion, eee, tengah-tengah ya, karena aku tipe orang yang kadang-kadang suka kerja di luar lapangan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya cuaca lagi panas, nah aku lebih suka di dalam ruangan kerjanya. <chuckles> Jadi, jadi kadang-kadang passion-nya itu mengikuti ya, suasana hati dan suasana lingkungan. <chuckles>
Mhm. Mhm. Oh. <laughs> Oh, gitu oke oke. Pernah enggak salah pilih kerjaan, Kak?
Heeh. Waduh, salah pilih kerjaan, eee, sampai sekarang, eee, belum ada ya, yang benar-benar salah gitu. Mungkin kalau misalnya yang kurang cocok ada, tapi kalau salah pilih sih belum ada, nah pengalamannya. Cuman mungkin ya pengalaman, eee, salah, eee, ini sih salah, mmm, salah, eee, apa namanya itu profesi atau, eee, bukan bakat kita gitu kan. Nah, itu pernah. <laughs> Iya.
Mhm. Mhm. Heeh. Mhm. Oh, apa tuh, Kak? Bisa diceritain enggak, Kak?
Nah, misalnya kan, nah, waktu itu kan, eee, perusahaan itu butuh sangat, eee, darurat, gitu kan. Emang pengen banget nih, pegawai secepatnya, gitu kan. Nah, sebenarnya bidang saya, kuliah saya, bukan di bagian itu. Cuman karena perusahaan yang sangat membutuhkan dan beberapa hari lagi langsung kerja, nah, menurut mereka, saya lumayan bisa di-training, gitu kan. Nah, "Bisa nih, bisa tuh," katanya gitu, kan. Akhirnya, eee, ya udah, nggak apa-apa nih, gitu kan, saya coba, saya terima kerjaannya. Nah, jadi, jadi lumayan berat buat saya, karena saya harus belajar dari awal, gitu kan, Mbak, ya. Bukan bidang saya, kan. Nah, jadi, eee, bukan salah pilih pekerjaannya, sih. Tapi mungkin, ya ketidakcocokan bakat, gitu kan, kemampuan di bidang itu. Wah, gitu sih, pengalaman saya. <giggles> Kalau Mbaknya ada pengalaman yang kayak gitu juga?
Mmm. Mmm. Mhm. Mhm. Mmm. Mhm. Mmm. Mmm. Mhm. Oh. Oke. Kal Eee, kalau salah pilih pekerjaan, mmm, apa ya, kalau sampai sekarang sih, saya nggak pern eee, tidak menyesali apa yang sudah saya pilih. Eee, karena, eee, eee, itu semuany eee, jadi kan, eee, apa, pengalaman kerja saya itu kan dengan beragam beragam posisi, ya Kak, ya. Beragam bidang juga. Jadi, eee, saya, eee, syukurnya, eee, berdasarkan pengalaman itu, saya bisa, eee, mendapatkan ilmu yang berbeda-beda. Jadi, saya bisa belajar banyak. Seperti itu sih, Kak. Begitu. Mhm.
Mhm. Mmm, ya ya. Oh, iya. Iya iya? Mhm, iya. Benar benar. Iya, benar benar. Karena, sebenarnya nggak ada pekerjaan yang nggak berguna, ya Mbak, ya. Semuanya pasti ada manfaatnya dan ada ilmunya masing-masing, gitu kan, ya. Entah itu kerjaan tingkat yang sederhana, atau yang sulitnya, gitu kan. Nah, jadi kita bisa ambil pengalaman dan ilmu dari masing-masing pekerjaan. <chuckles>
Betul. Betul. Mhm. Mmm. Betul, atau mungkin, istilahnya bukan salah pilih pekerjaan, tapi salah pilih kantornya, kali. <laughs>
Mmm. Benar benar benar, ya. Jadi, eee, apa namanya, latar belakang perusahaan, terus mungkin, eee, sistem kerjanya kan, itu harus kita pelajari dulu, ya. Cari info, mungkin ya, sebelum cari kerjaan. <chuckles>
Mhm. Mmm. Betul, betul. Sekarang memang nggak mudah sih, ya, untuk cari pekerjaan. Eee, soalnya, apalagi dengan berbagai, eee, perusahaan yang di Indo ah, yang ada di Indonesia itu, kita harus pintar-pintar untuk, eee, mengecek, eee, latar belakang perusahaannya juga. Kadang-kadang kalau kalau apa, kalau ternyata fiktif, nah, itu nanti, urusannya lebih repot lagi, itu.
Mhm mhm. Heeh, ya. Benar benar. Wah, ya. Benar benar itu ada juga ya, yang fiktif atau misalnya ya dijanjikan, eee, kerjaannya gini-gini, tapi pas kita masuk, wah ternyata jauh dari yang diharapkan gitu kan, lebih berat dan lebih banyak jumlah kerjanya kan. Padahal dari awal perjanjian tidak dijelaskan seperti ini kerjaannya gitu kan, Mbak.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, iya, udah gitu gajinya juga enggak sesuai dengan tanggung jawab, misalnya gitu. Eee mhm. Kalau menurut Kakak, seberapa penting peran teman atau keluarga dalam membantu memilih pekerjaan?
Enggak sesuai. Iya, bener bener. I Nah, kalau, eee, keluarga, aku belum ada pengalaman ya, karena aku lumayan orangnya mandiri gitu kan ya dan keluarga juga enggak pernah, "Oh enggak bagus kerja di situ, oh kamu harus jadi ini," enggak sih membebaskan. Jadi aku mungkin peran teman yang, eee, lumayan, eee, membantu. Misalnya kayak aku bilang tadi kan, aku sempat cari kerja yang di mana teman-teman aku sudah kerja duluan di situ, ya kan? Nah, jadi, eee, mereka juga enggak pelit gitu buat berbagi kan, "Wah di sini enak kok kerjanya nanti kayak gini, jadi kamu enggak usah khawatir, senior-seniornya juga baik," gitu kan. Nah jadi masukan dari mereka, terus juga dukungan dari me mereka itu sangat membantu aku sih dalam memilih pekerjaan gitu, Mbak mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Oh, oke. Eee, sebenarnya, eee, peran teman Kakak itu, eee, apakah memang didasari karena, eee, teman Kakak, eee, duluan masuk kerja di situ atau memang melihat kemampuan Kakak juga kira-kira, eee, Kakak cocok nih kerja di sini, ya udah, Kakak masuk aja kesini gitu enggak, Kak?
Mmm. Ya. Hmm. Ya. Mmm, oke. Nah kalau ini sih kebetulan waktu itu memang dibuka banyak lowongannya untuk, eee, jurusan, eee, kuliah saya ya gitu kan dibutuhkan di perusahaan itu. Nah, terus juga, eee eee, ada beberapa seperti surat rekomendasi waktu kita kuliah gitu kan, Mbak, ya. Nah jadi, eee, ke perusahaan itu memang banyak menerima dari jurusan kami, gitu kan. Jadi ya, eee, per teman di situ sih, eee, mungkin lebih kedua-duanya ya, berdasarkan, eee, pengalaman dan bahkan juga berdasarkan rekomendasi mereka juga gitu kan. <chuckles> Mhm, kalau, Mbak iya. Kalau, Mbaknya pernah ini enggak, ada pengalaman sama teman, mungkin kan satu kantor gitu kan, yang mereka sangat mendukung gitu kan dalam kerjaan, Mbak, atau malah sebaliknya, mungkin ada yang saling sikut-sikutan gitu misalnya kan gimana?
Mhm. Mhm. Oh, oke. Mmm, mhm. Mhm. Oke. Oh, ya, enak banget itu. Heeh. Mhm. <laughs> Sebenernya. Kalau, eee, keluarga sendiri tidak pernah mencampuri urusan, eee, pekerjaan yang saya pilih seperti itu. Jadi, eee, mungkin keluarga karena masih konservatif pandangannya. Jadi, eee, mau bekerja di posisi apapun enggak masalah, asal kantoran. <laughs> Begitu heeh kantoran, tapi sekarang sudah berubah, sekarang karena saya kerja jarak jauh sebagai freelance, eee, dan ternyata mereka melihat ternyata menjadi freelance, itu bisa menghasilkan, eee, untuk kebutuhan hidup, jadinya mereka sudah enggak berkoar-koar lagi soal kan harus kerja kantoran, begitu. Nah
Mhm. Heeh. Heeh, oke. Eee, oke, kantoran. <chuckles> Heeh. Iya. Mmm, bener. Ya. Mmm, ya, oke. Iya iya, wah. Belum tahu aja mereka ya, Mbak, ya. <laughs> Aduh, bener.
Iya. <laughs> Betul, Kak, tapi aku punya pengalaman unik, Kak. Jadi, eee, kan saya pernah kerja sebagai call center agent. Nah, eee, jadi di situ banyak teman-teman saya yang, eee, apa keluar masuk begitu ya. Jadi ada beberapa teman saya yang resign. Nah, pas saya akhirnya resign dari tempat itu dan mencari pekerjaan baru, eh ternyata, eee, di tempat yang baru ini, ada teman saya yang, eee, bekas kantor yang lama juga call center agent itu, ke jadi ket ketemu lagi di situ, eee, tapi, eee eee, enggak ada informasi kalau dia, eee, ternyata masuk ke perusahaan tersebut, begitu. Jadi, eee, pas kami apa, kami ketemu, eee, di kantor, "Lah <laughs> ternyata kerja di sini juga," mhm, jadi ternyata, eee, temanku ini kan jabatannya tim leader. Nah, di ga perusahaan yang baru ini, jadi, eee, dan karena perusahaannya startup, jadinya, eee, e dia yang merekrut, eee, teman-teman kami juga dari kantor yang lama heeh. Begitu, Jadi itu sih, eee, apa peran teman kalau untuk, eee, mencarikan suatu pekerjaan, ya mungkin heeh dia bisa bantuin begitu sih, Kak. <chuckles>
Heeh, ya. Mhm, iya. Oh, oke. Mmm. Oh, ya. Baru, heeh. Udah gitu ya, dulu. Oh iya, iya ketemu di situ. Mhm, heeh heeh. Masuk, ketemu ya. Lah di sini. <chuckles> Heeh. Iya iya. Oh. Iya, anggota-anggotanya, heeh. Bener bener. Betul betul. Lagi pula kan temannya juga memilih temannya yang berpengalaman juga ya, Mbak. Kayak, Mbak, kan sebenarnya perusahaannya bidang itu juga gitu kan. Jadi, bukan sekedar asal pilih kan. Wah, karena teman nih, maupun dia enggak ada pengalamanlah, apalah, enggak bakatlah di call center, pilih ajalah kan nggak boleh gitu juga kan, Mbak. Nah, Mbak, memang ada pengalamannya di bidang itu gitu kan. Nah jadi ya ya dimanfaatkan dengan baiklah ya gitu posisinya kan dalam mencari pegawai. <laughs> Bener bener bener, aduh. Nah, kalau dalam kerjaan nih, tadi kan, Mbak, bilang kan, eee, punya banyak-banyak, eee, pengalaman gitu kan bidang-bidang yang berbeda. Nah kira-kira sejauh ini sangat berperan enggak Mbak, untuk mengembangkan, eee, kemampuan dan, eee, apa namanya, pengalaman kerja, Mbak, gitu dari bidang kerjaan yang beda-beda itu?
Betul. Betul. Mhm. Mhm. Iya, betul. Mhm. Betul betul. <laughs> Iya, Kak, heeh. Oke. Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Mungkin kalau untuk kerjaan call center itu, itu banyak membantu saya dalam mengembangkan karakter. Karena saya itu sebenarnya karakternya introvert, Kak. Eee, jadi, eee, tertutup dan pendiam. Nah, es ah, saya, eee, kenapa memilih call center, waktu itu saya, eee, nggak kepikiran kerja call center itu seperti apa. Eee, jadi, eee, waktu itu habis, eee, resign dari yang pekerjaan akuntansi itu, eee, jadi s eee, pas saya melihat lowongan call center, eee, saya pikir, “Oh ya sudah deh, coba aja, eee, mumpung ada lowongannya dan mungkin saya bisa lolos juga,” gitu. Dan ternyata benar, saya lolos, dan, eee, setelah saya jalani, "Oh, pekerjaan call center ini mah cocoknya buat yang ekstrovert," <laughs> Gitu. Tapi, <sniffs> ternyata heeh, ternyata itu membantu saya juga karena saya dilatih untuk, eee, apa, untuk terbuka, percaya diri untuk berbicara, mhm, begitu. Jadi, eee, akhirnya kebawa sampai sekarang tuh. Jadi saya eee, walaupun mungkin dari segi ketertutupan saya masih ada, tapi kalaupun diajak ngobrol, eee, oleh orang lain pun aku juga udah enggak yang pendiam heeh, begitu, atau bahkan udah berani untuk menyapa orang baru, begitu. <chuckles>
Mhm. Iya. Oh, oke. Heeh, ya. Oh, oke. Yang lama? Heeh. Iya iya. Heeh, ya. Heeh heeh heeh. Iya iya iya. Iya. <chuckles> Bener bener bener. Percaya diri, mudah berbicara iya iya, bener bener. Bener bener bener. Iya. Iya. Heeh. Bisa. Oh, oke oke. Waduh, itu ya salah satu manfaatnya. Iya, benar benar. Aduh, ya memang ya, itu dia proses bekerja itu juga mengembangkan pribadi kita sendiri, gitu kan. Jadi kita nggak cuma sekedar dapat gajinya aja, tapi juga pengalaman sama ilmunya kan, Mbak, ya?
Mhm. Mhm. Mhm, betul, Kak. Heeh, heeh.
Mhm, aduh, ya. Seru banget nih, obrolan kita siang ini sangat, eee, memberikan, eee, apa namanya tuh, <tsk> masukan, gitu kan, dan manfaat nih buat saya pribadi juga.
Iya, betul sekali, sama saya juga, Kak. Kapan-kapan, eee, kita sambung lagi, Kak, untuk topik yang berbeda. Heeh, iya. Iya, sama-sama, Kak, selamat siang.
<chuckles> Oke, siap. Iya, baik. Makasih ya waktunya, Mbak. Siang juga.